М, то есть ты, в общем-то, по какому-то личному наблюдению, личным, э, ощущениям, личному опыту смогла подобрать себе вот то, что тебе необходимо, и сделала это рутиной благодаря, э, тому, что сейчас в, э, современном мире выпускают витамины в достаточно комфортной <chuckles> для приёма форме.
Да. Мгм. Да. Мгм. И это не только витамины. У меня вот есть ещё 2, а, не то чт ну, наверное, можно назвать пр пр привычкой это, но, э, я ввела в себе в привычку в питания 1 вещь. <chuckles>
Так. О, интересно. Так, что за вещь?
А, вот, а, всегда все, не знаю, врачи, все всегда рекомендуют, а, есть хоть какие-нибудь, ну, х хоть какую-нибудь, а, зелень. А у меня была проблема с тем, что я зелень не перевариваю, <chuckles> а мне мне невкусно. <chuckles> От, я её ненавижу.
Мгм, да-да-да. А, т тебе просто, м, н просто не приносит удовольствия, трава и трава. <chuckles> Так, и, мгм, и ты и ты смогла внедрить эту привычку себе как-то?
Да, да. Но я пробовала а? Да, <chuckles> это оказалось легче, чем я думала, потому что я долго пробовала добавлять, вот, салаты. Вот, как говорят же, что вот, если вы не любите зелень, то хотя бы добавляйте её как, ну, вот, как в какую-то еду, да, в ужин, ну, к в салат. Я добавляла, и это заканчивалось тем, что я ела всё, кроме этой зелени. <chuckles> Оставляла её на тарелке.
Мгм. Ага, немножко. Мгм, мгм. А, <chuckles> то есть целенаправленно добавляла и потом целенаправленно избегала её. <chuckles> Потрясающе.
Да, вот. Я нь Я не знаю, почему мне вот, да Мне вот просто было невкусно, вот, не приносило удовольствие абсолютно. Вот.
Так, и как же тебе удалось всё-таки эту зелень начать есть?